Sebenarnya merasa Kak kayaknya, kayaknya cewek itu tuh bingung milih siapa, dia milih yang cepat aja gitu loh Kak, nembak dia Kak pada saat itu, makanya nerima sahabat aku karena waktu itu aku kayak masih meraba-raba.
Oh. Takut ya Kak ya untuk bilangnya gitu kali ya? Mmm, nah ini dari teks itu ya, ada yang Kakak inget gak sih? Apa ini yang bener-bener mengena banget gitu loh, ma masih ada yang di di eee, dihafal gak gitu, Kak?
Iya Kak, mhm mhm, itu tuh. Ada sih Kak, ada ada, jadi opening itu kayak, seem's like you was yesterday, when i saw your face, it so me how proud you wah itu salah satunya, terus satu lagi kayak di bagian chorus ke-2 kayak apa ya aku lupa. Mmm. I'm so out of light to try turn back to nah itu aku bener-bener powerful sih Kak, maksudnya kayak pada saat itu bener-bener sahabat aku pas yang aku tanya kenapa dia bisa jadian, sebenarnya dia mau minta maaf sih Kak, cuman kayak, kayak ibaratnya mau mengembalikan waktu se ke seperti sedia kala cuman kayak aku bilang kayak "Terlambat sih," aku bilang gitu, kayak, "gue udah kecewa banget sama lu," bilang gitu kan kayak, "kayaknya kita udah stop sampai sini aja persahabatan kita," aku bilang gitu, kayak gitu. Masalahnya kecuali aku nggak aku kecuali aku enggak ngomong ya Kak, ini kan aku cerita masalahnya kan, kayak makanya kecewa banget.
Hah. Ya. Hmm, jadi ya. Iya iya iya aku paham, iya, eee, kecewanya da dalam banget karena Kakaknya sudah berbagi cerita, jadi perasaan Kakak mungkin kan udah tau gitu ya, kok malah heeh nggak bilang-bilang kalau misalnya dari pertama bilang, eh aku juga suka mungkin lain lain cerita ya Kak ya, jadi Kakak kecewa berat gitu kan, kok orang yang dipercaya malah, eee, yang jadi saingan gitu kan, saingan dalam diam gitu, heeh heeh. Nah itu, lagu itu didengerin berkali-kali kali ya Kak ya, sampai Kakaknya denger, eee, apa ampe hafal gitu loh, Kak? Diulang-ulang kali.
Dalem. Setuju, mhm. Betul. Iya. Mhm. Betul banget, Kak. Betul banget itu. Sebenernya nih ya, lumayan berkali-kali sih lumayan berkali-kali sih Kak, untuk lagu yang itu, kayak ya karena apa ya, suasana mendukung juga lagi sedih kan jadi kayak ya berkali-kali aku dengar lagunya. <chuckles>
Eh ini, eee, ngomong-ngomong kan dengerin ini di sekolah ya, Kak, ya, pas zaman Kakak sekolah itu, eee, ya aku nggak tahu ya kalau Kakaknya tahun berapa, apakah itu, eee, dengerinnya dari misalkan semacam CD atau, eee, Spotify atau ya platform lain gitu?
Mhm. Mhm. Mhm.